แล้วอย่างวิชาที่เป็นทางแบบ อ่า สังคมวิทยา อะไรพวกเนี้ย มัน มันเป็นวิชาที่มีเรื่องราวอยู่แล้วไหมคะ?
เรื่องราวอยู่แล้ว อืม ยังไงอะ คือ คือมันมีเนื้อหาของคนที่เขาสะสมกันมาแล้วในอดีตอะ ที่เขาทำ ๆ ๆ ๆ กันมาครับ
อา อืม ค่ะ
อืม เราก็แค่มารื้อจากระบบ เรียบเรียงใหม่ เวลาเราอ่าน หรือเราฟังอะ ให้มันเป็นระบบระเบียบขึ้นเท่านั้นเองอะครับ
ค่ะ โอ้โฮ ค่ะ